อืม ถ้าความผูกพันในระยะยาว ผมมองว่า น่าจะเป็นการทำเกมที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจนะครับ แล้วก็มีภาคต่อของเกมอะครับ คือมันจะทำให้รู้สึกว่าเรา คน คนที่เล่นน่ะ เหมือนเคยเล่นภาคก่อนหน้า เราพอรู้ อ่า เหมือนปูมหลังของเนื้อเรื่องของเกมนี้มาแล้วอะครับ แล้วทีเนี้ย พอมา ภาค 2 อย่างเงี้ย ด้วยความที่ ถ้าพัฒนามามันก็ จะมี ฟีเชอร์ ใหม่ขึ้นมา แต่ว่าเขาเองก็อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของ อ่า บาง บางทีแฟนเกมอะ เขาก็อาจจะ ไอ้นี่กับเนื้อเรื่องด้วยเหมือนกันนะ แบบบางทีถ้าเนื้อเรื่องมาออก แบบไม่ ไม่ค่อยถูกใจ หรืออะไรเงี้ย มันก็อาจจะโดน อ่า Anti ได้ หรือว่าแบบกลายเป็นว่า เฮ้ย ภาคแรกอะทำออกมาได้ดีกว่า อย่างเงี้ย ผมว่าเนื้อเรื่องก็ส่วนสำคัญ แล้วก็เรื่องของการต่อ หรือมีภาคต่อเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะ อย่างเช่น บางทีแบบ ถ้ายกตัวอย่างก็คงแบบ ถ้าเกมที่มีภาคต่อเยอะ ๆ ก็อาจจะเป็นพวกแบบ อ่า Final Fantasy หรือไม่ก็ อ่า Resident Evil แต่ว่า Resident Evil เนี่ยมันจะมีช่วงกลาง ๆ ที่เขาจะโดนว่าหน่อย จนเหมือนภาค 7 อะ เขาค่อยกลับมาทำแนวแบบ อ่า เหมือน ภาค 1 อะไรอย่างเงี้ย ให้มันออกเป็นแนวแบบ อ่อ น่า น่ากลัว ๆ หน่อย เพราะว่าแบบภาค ส 4 อา ประมาณ 4 5 6 เนี่ย เหมือนจะออกเป็นแบบเหมือนเกมแนวแบบ เล่นยิง อ่า FPS อะไรอย่างเงี้ย มากเกินไปอะครับ เขาก็เลยแบบย้อนมาในเรื่องของแบบปูเนื้อเรื่องความน่ากลัว อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อืม อ้อ จะดีอีกนิด อืม อุ๊ย เห็นภาพเลย เคยเห็นผ่าน ๆ อยู่นะคะ Resident Evil เนี่ย แล้วมันก็ดูน่าสนุกมาก ๆ เลย แต่ก็เหมือนเป็น เกมที่หลาย ๆ คนชอบเนาะ ติดกันงอมแงมเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีหลายภาคด้วย เออ โอ๊ย วันเนี้ย แบบว่าได้ความรู้แบบ เออ ได้ความรู้เกี่ยว เรื่องเกมเยอะมากเลยอะ มันก็แบบมีอะไรที่เหมือนแบบว่าคาดไม่ถึง ได้มาเรียนรู้จากการที่แบบเราอะได้คุยกันในวันเนี้ยอะค่ะ ยังไงแบบว่า โอ้โฮ แบบวันนี้ สนุกมาก จริง ๆ คือเหมือนแบบ ความรู้เต็มแน่นมากจริง ๆ ยังไงก็แบบว่าขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาคุย มาแชร์ให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะ
อือฮึ ครับ ใช่ <chuckles> แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่น อือฮึ อือ อือฮึ ครับ อา ยินดีครับ ครับผม สวัสดีครับ ไว้มีโอกาสเล่น CookieRun ด้วยนะครับ <laughs>
ค่ะ ได้เลยค่ะ